हाँ, तो हुँ। जी।
अ, तो मैं मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जै क्योंकि आजकल हर चीज़ के लिए ईमेल का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका इनबॉक्स एकदम भर जाता है ईमेल से तो
जी। जी, जी। हाँ, होता है।
तो आप अ, उनको मतलब कैसे मैनेज करते हैं? कैसे आप अ, ब ब इस बात का ये इंश्योर करते हैं कि आपके पास जो ईमेल्स आ रही है वो जो ज़रूरी ईमेल्स हैं वो आप पढ़ रहे हैं, जो ज़रूरी ईमेल्स नहीं है वो सब आपने अ, कैसे इंश्योर किया है कि उसके बीच में कुछ ज़रूरी ना खो जाए।
जी। जी। जी। जी, जी। मेरे साथ ऐसा अ, हुआ है और कभी-कभी होत होता रहता है, तो उसमें <smacks lips> छाँटना छाँटना पड़ता है कि जैसे आपको अ, किस मेल की ज़रूरत है और कोई जो है सो कहीं आप अगर वेबसाइट में कहीं घुस गए हैं, तो वो आपकी जो है सो परमिशन बिना परमिशन का जो है पता नहीं वो परमिशन ले लेती है और आपको अ, मेल जब मन करे तो मेल भेजते रहते हैं। तो वो सबको देख के और उनको ब्लॉक मारना पड़ता है ताकि उ उ वो जो है नोटिफ़िकेशन आपको ना भेज पाएँ, है ना? और अ अ, मतलब वो सब से वो सब चीज़ों से बच सकते हैं आप या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं और हाँ, तो और भी इसमें <smacks lips> बहुत सारा सेक्शन है, उसमें पेड वर्जन का भी होता है, अगर आपको ज़रूरत है सारा मेल का तो जिसको आपको रखना है तो अ, पेड वर्ज़न भी आता है, उसे आप ले सकते हैं। तो उससे होता है कि आपका स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मतलब हाँ, तो जितना ज़रूरी है तो आप उसको अ, यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना?
ओह! अच्छा।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 जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से और मैं भी क्या करती हूँ ना अ, मैं कोशिश करती हूँ जो जिस दिन जो मेल आता है, उस दिन मैं वो पढ़ लूँ, या अगर कोई ज़रूरी मेल है तो उसी दिन पढ़ लूँ, उसी वक़्त पढ़ लूँ, या रात को सोने से पहले एक बार मैं अपने सारे ईमेल्स चेक करती हूँ।
हुँ। हुँ। उम, जी। जी। जी। हाँ, और उसे सेव सेव कर सकते हैं अलग से। हुँ।
जी, जी। तो मैं अगर हर रात को अपना ईमेल चेक करती हूँ तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि पता चल जाता है कि कोई ज़रूरी ईमेल छूटा नहीं है। और इसके अलावा आजकल मोबाइल फ़ोन पे भी ईमेल एप्स आ गई हैं तो मोबाइल के ज़रिए भी आप जभी भी आपको कुछ 5-10 मिनट का समय मिलता है। तो एक बार आप फटाफट अपना इनबॉक्स देख सकते हैं ये देखने के लिए कि उसमें कोई अ, ज़रूरी ईमेल तो नहीं है या अगर कुछ फ़ालतू के एडवर्टाइज़मेंट या स्पैम ईमेल्स हैं। तो उसको आप तभी के तभी तुरंत डिलीट भी कर सकते हैं ताकि आपका स्टोरेज ज़्यादा खराब ना हो।
हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ, डिलीट कर सकते हैं, और उसे आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा अगर ज़रूरत ना हो उसका तो आप उस अ, कंपनी का ज ज जिससे आ रहा है, जिसका ज़रूरत नहीं है आपको तो आप उसे अ, सीधा ब्लॉक कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं मेरे ख्याल से हैं। तो ये आप आपके लिए अच्छा होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि अगला जो मेल का आपको ज़रूरत है तो उसका रास्ता नहीं रुके और वो अ, मतलब सुचारू रूप से आपके पास पहुँचे, जिसमें आपको फ़ायदा हो, है ना?
जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।